Queriam. Meu pai queria que eu servisse o exército.
Ah, lógico. <chuckles> Verdade? Olha! Ah, por isso.
Verdade. Meu pai foi militar, então meu pai sempre me vendeu a ideia de que: "Ai, se você se juntar aos militares, el Os militares eles têm tudo, eles têm plano de aposentadoria, eles têm tudo, assim, saúde, casa, respeito, desconto, nã-nã-nã". Eu falava: "Nossa, mas que que isso quer dizer?"
Uhum, hum. Dinheiro hum, de novo o material, né. De novo o material, né.
Isso não quer dizer nada. <laughs> Isso não quer dizer nada, porque quem eh, eu eu eu vi na prática o que acontece com os militares. Porque eu tive muitos militares na minha família e foram pessoas muito traumatizadas, hã, com sequelas sim.
É. É mesmo?
Com sequelas que ficam para o resto da vida, né. Hã.
Poxa. Eh, mas assim, se o foram pessoas que foram pra guerra, é esse tipo de sequela que você diz?
Não, não. Sequela emocional, também.
Tá, tá.
De ser pessoas controladoras, com problema com álcool, hã, agressividade, eh, manipuladoras, pessoas mui pessoas muito medrosas e pessoas muito medrosas acabam sendo hã, aplicando
Hum. Hum. Uhum.
Querendo amedrontar todo mundo ao seu redor, né?
Certo. Usar de força, né, usar de usar às vezes até do status que a pessoa tem talvez, né, é.
Então eu vi É. Sim. Então, a minha mãe, ela foi filha de militar, né, o meu avô era militar. Então ela sofreu mu uma infância, assim, muito sofrida, né. Então o meu pai também f militar. Mas o meu pai era um homem mais moderno.
Tá.

Olha, que bacana! É, porque nã normalmente, é o que você disse, as pessoas elas, eh, elas associam mesmo, esse sucesso com o dinheiro, até a fama, né, s de uma certa forma. E me conta
É, uhum. Sim. Sim. E uhu eu eu vim de uma geração onde, na minha escola venderam essa ideia de que, hã, você tinha que estudar pra passar numa universidade e depois se formar e conseguir um emprego, depois casar, ter filho, aposentar e morrer.
Uhum. Ta. É o é o é o papel, né, do ser humano na Terra. <laughs> O script.
Hã. É, o script ali, o roteiro de que se você não segui-lo, você vai ser um fracassado meu tio falava: "Olha, quem não estuda puxa carroça.". E eu ficava pensando: "Nossa, que maneira mais horrorosa de pensar", né. Hã
É. Olha, é mesmo. É.
então quando pode falar.
Mas Desculpa. Não, desculpa, é porque é é, na verdade, é aquela coisa muito engraçada, as pessoas elas esperam que você atinja um um objetivo e já te pergunto do próximo. É como se eles não tivessem, eh, eles não não torcessem por você no sentido: "Olha, conquistou isso. Que legal", né, eles querem você sentia isso? Que eles queriam: "Ó, você chegou isso agora, quando é que você vai fazer isso?", né.
É, é. Exato. Nossa, muito. No ah, então, é é aquela aquela fase também, né, quando você casa você acabou de casar, as pessoas já vêm te perguntando quando que você vai ter filho. Aí quando você tem o 1º, te perguntam quando você vai ter o 2º. Hã, e aí quando você tem o 2º. te perguntam quando que você vai parar, né. É é. Não tem fim, é um ciclo interminável. E eu estava percebendo que essa esse roteiro, ele não servia pra mim porque eu nunca fui uma pessoa de que gostou de seguir a manada.
Uhum. Ah, lá, é. Uhum, é. <laughs> Não tem fim, né, não tem fim. É.